Ah, ah-ah! Mhmm, <tsk> eh, qui la c'è un po' di varietà <chuckles> n nel senso che, ehm, ehm, a secondo no non è non è neanche vera, a secondo dell'umore, ecco, non va a secondo del tipo di viaggio o a secondo di di che cosa devo fare. Ehm, oppure magari mi viene in mente che è un po' che non sento le canzoni di quell'artista, quindi, mhmm, va più appunto a ad umore, non è mhmm, non c'ho la musica da viaggio, la musica da da, ehm, ehm, insomma sep separata di questo tip e quindi dici: "Così, va, va com ehm, mhmm, la scelta è così."
Okay, okay. Okay. Sì. Cert Okay, okay, quindi il A seconda di come ti senti in quel momento, metti canzoni diverse st
Esatto, però diciamo se se mhmm, se se, mhmm, viaggio in città, insomma se devo fare u no no spostamento di mezz'ora normalmente ascolto la radio e e va bene e va benissimo quel Quando incomincia a esse un fa un viaggio di 3, 4, 5 e passa ore allora sì, allora certo, in quel modo lì mi mi om mi in qualche modo mi organizzo. E solitamente le scelte, allora, frequentemente vanno proprio fammi sentire, ehm, tutte quelle canzoni che ho preparato di quell'artista, no, faccio una full immer diciamo così, nel ne nel repertorio di quel quell'artist Se una
Sì. Ae E Sì. Okay, o Ah! Okay, okay, quindi hai dei Sì. S Tu hai degli artisti che ti piacciono in particolare magari?
Ehm, ho degli arti ne ho tanti che mi piacciono, non di tutti ho fatto questa sorta di playlist, no.
Okay, okay, okay. Quindi ti salvi
Perché non c'ho te perché non c'ho tempo fondamentalmente. Quindi p per cui di qualcuno l'ho preparata e di tanti, che anche mi piacciono, uhm, la playlist non esiste, <chuckles> quind
Sì, certo, certo. Okay. Okay, ehm, per una questione di tempistiche, diciamo.
Allo Come dici?